मैं ना अभी-अभी महाविद्यालय शुरू की हूँ जाने। पर क्या है ना, वहाँ की जो दोस्त जो मेरी नई-नई बनी है, पर वो सब ना मुझे अ, मतलब अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा पार्टी ये सब करती है और मुझे भी लेके चली जाती है, जिसकी वजह से ना वहाँ पे लोग बहुत अजीब-अजीब होते हैं, दारू, सिगरेट, सब लोग वहाँ का सेवन करते हैं, तो मुझे वहाँ ना बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है, असहजता ज बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ महसूस होती है। मुझे लगता है, मैं वहाँ से चली जाऊँ क्योंकि मुझे लोग ना मुझे घुटन लगने लगते हैं लोगों के बीच में। इसी वजह से ना, मैं कोई भी ऐसा पार्टी होता है, कोई भी ऐसा जश्न होता है ना, तो मैं वहाँ पे नहीं रह पाती हूँ। मुझे लोग ना बहुत ज़्यादा ही मतलब अन म मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा अकबका जाती हूँ बहुत लोगों के बीच। कोई भी समूह होता है, कोई भी मतलब मेरे घर में कोई ऐसा जश्न होता है ना, तो मैं वहाँ भी नहीं रह पाती हूँ। और ये तो दोस्त लोग तो और ज़्यादा ही पार्टी सब में जाते हैं। पूरा दारू ये सब, सब वहाँ पे होता है जिसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा ही ना असहजता महसूस होती है। मैंने काफ़ी कोशिश की कि चलो अ, दो लोग को मना किया जाए, पर अभी न जो नई-नई दोस्त बनी है ना, मुझे डर लग रहा है कि अगर ये दोस्ती टूट गई ना, तो शायद वो लोग ना बुरा मान के म शायद मेरे साथ कुछ गलत करे, या फिर म मुझे परेशान भी कर सकती है, जिसकी वजह से ना वो लोग मॉनिटर भी है, क्लास की ना मॉनिटर है। ज मुझे डर भी लग रहा है कि अगर मैं दोस्ती तोड़ दी या फिर उसे कुछ उल्टा-पुल्टा बोल दिए ना, तो शायद मेरे जो पढ़ाई में भी असर पड़ सकता, जिसकी वजह से मैं उसे मना भी नहीं कर पा रही हूँ। जहाँ बोल रही है ना मैं वहीं चल जाती हूँ, और मुझे वहाँ बहुत खराब महसूस होता है। तो मुझे कुछ ऐसा सलाह दें ताकि ना मैं इस तरह के जश्न में ना जाऊँ, और मैं अपने दोस्तों को मना कर सकूँ। जी।
हुँ, ओके। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ देखिए आपको क्या महसूस हो रहा है। तो आप मुझे ये बताएँ कि कैसे आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या बदलाव आ रहे हैं? तो इस बारे में थोड़ा खुल कर बता सकते हैं। जी।
जी देखिए, उस जो जश्न में जो वो जाते हैं ना दोस्तों के साथ उससे ना मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव हो रही हैं कि मतलब मेरा सर दुखते रहता है। मेरा ना ये सब जो धूम्रपान वहाँ पे जो शराब सब लेते हैं ना उसकी वजह से ना मुझे ह अब ऐसा लगने लगा कि हर जगह वही सब हो। हर जगह वही सब मुझे महसूस भी होता है तो इस वजह से ना मैं काफ़ी तनाव में भी रहती हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं उस दोस्तों से दूर हो सकूँ और उस तरह का जो असहजता मेरे अंदर जो आ रहा है ना मैं वो मतलब ख़त्म कर सकूँ। क्योंकि उस तरह के लोग ना बहुत अजीब होते हैं मतलब वो सब के बॉयफ्रेंड भी हैं। तो कभी-कभी तो वो ले ऐसे-ऐसे जगह ले जाती है ना मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ 2 लोग से। क्योंकि 1 लड़की उसमें से 1 अच्छी है, पर क्या है ना उसकी संगत में रह के वो भी धीरे-धीरे बुरी बन रही है। मैंने उसको बोला कि देखो हम लोग लगता है हम दोनों ही से निकल जाते हैं क्योंकि ये बहुत ख़राब ग्रुप है। इस संगठन में रह के ना सिर्फ़ नुकसान हो रहा है हम लोग का पढ़ाई में, पढ़ाई भी ढंग से हम लोग की नहीं हो रही है। सिर्फ़ इसी सब की बातें होती हैं कौन-सा जश्न कब करना है, कब न अगला जश्न करना है, कब कहाँ घूमने जाना है जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा ही कठिनाई मुझे हो रही है। मैंने काफ़ी कोशिश की उन लोग को समझाने की कि देखो मुझे ये सब नहीं पसंद है पर फ़िर भी ना वो लोग मानने को तैयार ही नहीं हैं कि नहीं तुम्हें चलना है तो चलना है। तुम ग्रुप का हिस्सा हो तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। 1 भी लड़की कम हुई तो बहुत दिक़्क़त होगा नहीं सब कोई मिल के जाएँगे और सब कोई मिल के मनाएँगे। जिसकी वजह से ना मुझे पैसों को पैसे भी देने पड़ते हैं वो लोग को जो मुझे मेरे पास पैसे भी उतने नहीं बचते हैं। मेरे मम्मी-पापा पैसे देते हैं ऑटो भाड़ा के लिए या फ़िर कुछ चीज़ों के लिए देते हैं सामान-वामान खाने-पीने के लिए पर मुझे ना वो लोग पर ख़र्चा करने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही ना असहजता महसूस करने लगी हूँ। कि मैं वहाँ क्यों ही जाती हूँ और क्यों ऐसा कर रही हूँ मैं? मैं उनको मना भी नहीं कर सकती कि अभी नई-नई मतलब दोस्त बनी हैं तो अगर मैं उन्हें मना कर दी ना तो शायद वो पढ़ाई में मेरा मदद ना करें शायद मेरी बुराई करे या फ़िर मेरे जो टीचर हैं उनके पास बुराई देखिए, मॉनिटर है तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक बार भी टीचर सब के पास बुराई कर दे ना तो शायद मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जिसकी वजह से ना मैं उनको मना भी नहीं कर पा रही हूँ। जी।
हुँ, जी। जी। उम, जी। उम, जी। मैं समझ पा रहा हूँ। और मैं आपसे ना ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपको उनकी क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा असहज लगती हैं? या फ़िर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा असहज हैं? इस बारे में थोड़ा खुल कर बता सकते हैं तो भी बताएँ।
जी, देखिए मुझे ना सबसे ज़्यादा उन लोग का पार्टी करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। क्योंकि जब भी जश्न वो लोग करती है ना तो अ, शराब अ, सेवन होना या फिर धूम्रपान तो होना ये लाज़मी है मतलब ये तो मतलब आदत बन चुका है वो लोग का। तो इस इस वज़ह से ना मुझे काफ़ी असहजता महसूस भी होता है। कि मैं ऐसी आख़िर ऐसा क्या करूँ ताकि उसका जो ये जश्न है ना, हर एक जश्न है मैं सिर्फ़ नहीं बोली कि अ, पार्टी सब में ही करती है या फिर कोई क्लब-व्लब जाती है तभी। वो घर में भी पार्टी करती है तो इसी तरह का करती है। क्योंकि हम लोग स वो लोग ना बाहर रहने लगी है। वो अपने परिवार के साथ नहीं रहती है, वो उसके परिवार सब गाँव में रहते हैं। तो सब लड़की सब ना बाहर रहती है। जिसकी वज़ह से वो लोग का रूम जो है सो पूरा पार्टी ऐसा रखती है और जब भी पार्टी करती है ना, पूरा धूम्रपान मतलब पूरा शराब का सेवन ये सब का इतना ज़्यादा करती है वो लोग भी, मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती हूँ। क्योंकि एक बार क्या हुआ था ना कि वही रूम में वो उम, वही जश्न मना रही थी पूरा दोस्त एक उसी का बर्थडे था 1 लड़की का उसमें से। तो पूरा शराब ये सब लाई थी, पूरा धूम्रपान, सब लड़का सब, सब था। पर मुझे इतना असहज वहाँ महसूस हो रहा था, इतना घुटन मुझे वहाँ हो रहा था ना मैं आपको क्या बताऊँ? मुझे मुझे बेहोश जैसा लगने लगा। मुझे साँस लेने में तक वहाँ दिक्कत हो गई थी। मैंने जल्दी भाई को बुलाया। फिर उनके साथ मैं घर चली गई। मुझे अ, घर आके भी मुझे उल्टी हुई। मैं खाना तक ढंग के नहीं खा पाई, ना ही मैं क्या कहते सो पाई। रात भर मैं पता है इतना बेचैन रही हूँ।
जी।
कि मैं आपको बता नहीं सकती मुझे अभी भी वो दिन सोच के ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। कि मैं ऐसा क्या करूँ जो ये दोस्त ये सबसे ना छुटकारा मिले और ये लोग ना मेरे साथ कुछ बुरा भी ना करें? जी।
जी, मैं समझ पा रहा हूँ। और ना ये चीज़ें ज़रूर होती है, तो मतलब आपको इनका साथ छोड़ने में सबसे ज़्यादा दिक़्क़त किस चीज़ की आ रही है? इस बारे में थोड़ा खुल कर बताएँ।
जी देखिए, मुझे ना इनका साथ छोड़ के ना, मुझे अब इस चीज़ का डर लग रहा है कि अगर मैं इन लोगों का साथ छोड़ दी ना तो ये शायद मेरा कंप्लेन कर सकती हैं मेरी शिकायत प्रिंसिपल से कर सकती हैं और शायद प्रिंसिपल ना मुझे काफ़ी बड़ा सज़ा दे सकते हैं। क्योंकि वो सब लड़के काफ़ी ज़्यादा बदमाश है। मुझे पता पहले शुरू-शुरू में नहीं पता था कि वो लोग इतनी बदमाश हैं शुरू-शुरू में तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें करती थी बहुत अच्छा र बात-वूत करती थी तो इतने जश्न में ना मैं नहीं जाती थी। पर धीरे-धीरे जब मैंने घुलना-मिलना स्टार्ट किया जब ज़्यादा बातें होने लगी हमारी, तब अभी पता चल रहा है कि आख़िर ये सब लड़की है कैसी। पर अभी बहुत ज़्यादा समय हो चुका है तो मैं इन लोग को ना नहीं छोड़ सकती मैं इन लोग से दूरी भी नहीं बना पा रही हूँ। बाकी मैंने पता है बहुत बहाना बनाने की भी काफ़ी कोशिश की पर क्या कर क्या कर रही है आजकल कि जब भी मैं अ, कॉलेज जाती हूँ तब उम उम, वो जश्न रखती है कि नहीं उसको तो आना ही है मतलब वो हमारी गेह बना दिए मैं काफ़ी अ, एक बार तो मैं के कै ऐसा उल्टी कर दी थी मुझे इतना ख़राब फ़िर भी वो लोग मतलब अभी-भी दोस्ती जिन नहीं तोड़ रही मैंने। बहुत कोशिश की कि मैंने बदतमीजी करूँगी तो शायद मेरी दोस्ती तोड़ देगी। पर वो लोग फ़िर भी नहीं तोड़ रही हैं वो लोग कह रही हैं कि नहीं तुम दोस्त बन चुकी हो तो मतलब तुम नहीं तोड़ोगी। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे दोस्त है पर उसका जो अ, जश्न करने का जो तरीका है जो लगता है वो पार्टी-वार्टी करती है वो मुझे नहीं पसंद है दोस्त सही हैं पर उसका लक्षण है उसका जो व्यवहार है उसका जो चाल-चलन है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स ड्रेस भी पहनती है वो, बहुत ज़्यादा क्या कहता मेकअप ये सब इतना लगाती है ना सब बहुत ज़्यादा ही करती है। मैं बहुत साधारण-सी लड़की हूँ मुझे उतना चीज़ें नहीं करना पसंद। मे घर में शुरू से ही मुझे काफ़ी सा मतलब सिंपल रखा गया है कोई ऐसा जश्न ये सब नहीं करने के लिए बोले हैं। कभी कुछ, ऐसा म धूम्रपान या फ़िर शराब पीने के लिए भी ऐसा कोई नहीं बोले हैं ना ही मेरे घर में अलाउ है कि तुम पी सकते हो। जिसकी वजह से एक बार मम्मी से इतनी बहस हुई है इतना घर में भी मेरी इतनी टेंशन हुई है कि तुम शराब पिए। क्योंकि क्या हुआ था कि उसने ना मेरे कपड़ों पर गिरा दी थी, जी। जब मैं घर आई तो बहुत ज़्यादा बास आ रही थी मेरे कपड़ों से तो जिसकी वजह से मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को डाँटी थी पापा मुझे बहुत सुनाए कि तुम कब से ये करने लगी हो? तुम शराब पीने लगी हो पर भी इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी सब वो लड़कियों की गलती थी जिसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी।
हुँ, जी। हुँ, जी। जी। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव आ रहा है इन चीज़ों का। तो मतलब आपने कभी ये किसी को बताने की कोशिश की, अपनी भावना इन चीज़ों के बारे में? थोड़ा खुलकर बताएँ।
जी देखिए, मैंने ना मम्मा को बताने की कोशिश तो की, पर वो बोलते हैं कि दोस्ती छोड़ दो। पर मैं काफ़ी चाहती हूँ कि चलो मैं उसके साथ दोस्ती तोड़ दूँ क्योंकि मैं ह मम्मा को ना हर एक चीज बताती हूँ। पर मैं जो ये हो रहा है ना धीरे-धीरे वो मैं नहीं बता रही क्योंकि अगर मैं बताई ना, तो वो लोग मेरा पढ़ाई छुड़वा देंगे कि, "तुम इतनी गंद ल गलत संगत में हो तो तुम ये कॉलेज छोड़ दो, महाविद्यालय तुम कहीं और दाखिला ले लो।" पर मैं अभी उतना नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैं छोड़ दी, तो मेरा जो पढ़ाई है वो नुकसान हो जाएगा, 1 साल मेरा बर्बाद हो जाएगा, तो मैं वो नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग समझें मेरी बातों को और मुझे इतनी तकलीफ ना हो। और मैं जाके अच्छे-से पढ़ाई कर सकूँ क्योंकि इसके वज़ह से मेरी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ, पर जो ये सब म मामला हो रहा है, जश्न जा यहाँ जाना वहाँ जाना, शराब, धूम्रपान, सब की वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। जी।
जी। बिल्कुल, मैं समझ गया देखिए आपकी ये सारी कठिनाइयाँ और जिस हिसाब से आप मुझे बता रहे हैं ना तो मैं आपको जो सलाह देना चाह रहा हूँ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
बिल्कुल। मैं भी यही आशा करता हूँ कि आपको मेरी सलाह अच्छी लगी हो। धीरे-धीरे इन चीज़ों को आप अ, पहचाने और बेहतर करें। तो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं, जी।